بُص هو أنا بامر بمرحلة صعبة جدًا في حياتي دلوقتي، الموضوع بدأ معايا تقريبًا بقى لي أسبوع، من ساعة ما بدأت أفكر في الحاجات اللي أنا يعني بدأت أو كنت عايز أعملها في حياتي، عايز أقول لك إن أنا من الأسبوع اللي فات كده تقريبًا يوم الجمعة اللي فاتت آآ، لقيت الورقة اللي أنا كنت كاتبها وأنا صغير، الورقة ديّة أنا كنت كاتب فيها كل أحلامي، وحرفيًا عايز أقول لك إن أنا ما حققتش منها ولا حاجة، خصوصًا الحلم إن أنا أكون مترجم. بصيت كده للورقة بتاعتي وقلت أو تخيلت نفسي زمان كده وأنا صغير لما كنت باتخيل نفسي لما أكبر، وأكون مترجم كبير ومعايا فلوس كتيرة وعربية، وأبص لحالي دلوقتي وصعبت عليَّ بصراحة، وصعب صعبت عليَّ نفسي، فقلت إن أنا أتكلم معاك يعني، يمكن تهوِّن عليَّ ف بصراحة الموضوع عايز أقول لك إن هو صعب جدًا، ودخلني في حالة نفسية، عايز أقول لك أنا متضايق، متضايق جدًا، جدًا فوق ما تتخيل. أنا لدرجة إن أنا قبل ما أنام إمبارح بالليل أنا كنت تقريبًا دخلت في حالة إن أنا كنت عملت أقارن نفسي أو ب باقارن حالي دلوقتي بحالي زمان، وبدأت أعيط ف يعني رجاءً يعني خفف عني شوية وقلت أفضفض معاك يعني.
آه. آه، آه، آه. آه. إمم، إمم، إمم. لأ، الحقيقة يعني إحساس إن أنت تكون كان نفسك تخش حاجة أو كان نفسك تبقى يعني في مهنة معيّنة، ولو يعني ما حصلش نصيب أو ما بقيتش إن أنت يعني قادر إن أنت توصل لل آآ، للمركز ده دي حاجة طبعًا يعني مش سهل التعامل معاها، و ودايمًا هتكون يعني في بالك ودايمًا مش هتفارقك. آآ، بس خلّيني أفهم كده يعني أنت عامةً آآ، يعني إ إمتى إمتى جالك القرار أنت خلاص مش هتعرف تخش الترجمة، و وقر وأنت قررت بنفسك إن أنت تخش حاجة تانية غيرها غير يعني ال آآ، الترجمة.
لأ، بُص هو أنا بالفعل على فكرة يعني المسار اللي أنا رسمته لنفسي من وأنا صغيّر مشيت فيه، يعني أنا دخلت كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بالفعل عشان أطلع مترجم، ولكن للأسف الشديد أنا مش فاكر اللي حصل في حياتي أو اللخبطة اللي حصلت في حياتي، خليتني إن أنا ما التزمش بالخطّة دِيَّة للآخر، يعني الخطّة كانت بدايتها إن أنا أخش أداب إنجلش، وبالفعل دخلت أداب إنجلش لكن دلوقتي أنا شغّال محرر صفح صحفي في جريدة، فيعني بعيدة كل البعد عن مجال الترجمة، وبالفعل على فكرة أنا اشتغلت ترجمة آآ بشكل تحريري كده آآ، أونلاين ولكن ما كملتش فيها، فدلوقتي زي ما أنت شايف أنا عملت عمّال اقارن نفسي ب بالحال اللي أنا فيه دلوقتي كمحرر صحفي و و وحلم إن أنا أكون مترجم، طبعًا إحساس صعب، إحساس صعب جدًا، وبدأت اقارن نفسي حتّى بالناس اللي حواليّ اللي نجحوا، وبدأت أقلل من نفسي حتّى، يعني أنا ب ب باشوف نفسي إن أنا والّا حاجة رغم إن أنا ممكن أكون في مكانة أي حد تاني ممكن يتمناها، ولكن أنا حاسس إن أنا ما أنجزتش، حاسس إن أنا ما عملتش أي حاجة.
آه، آه، أكيد آه فاهم، فاهم، يعني إحساس الإحساس ده طبيعي و ويعني هو إحساس كدّاب، ما هو يعني طبعًا أنت أنجزت حاجات، وطبعًا أنت عملت حاجات كتير في حياتك، ولكن يعني ممكن تكون إيه امم، امم ما اتلاحظتش بطريقة فعشان كده ما أنت فاكر إن أنت لسه ما عملتش أي حاجة، أو أي إنجازات في حياتك. بس الحقيقة أنت يعني فعلًا شاطر في مجالك، ودايمًا بتحب إن أنت تبهر الناس اللي حواليك، فدايمًا يعني بنشوف إن أنت بتشتغل على طول، وبتجمّع يعني آه، آه، بتبقى شَغُوف جدًا للحاجة اللي أنت بتعملها. آآ بس آآ خلّيني أفهم برضه، أ أنت دلوقتي لأ خ أنت ما بقيتش خلاص مُترجم دلوقتي، أنت بقى بتعمل إيه، أو طبيعة شغلك بقت عاملة إيه غير المُترجم؟
أشكرك جدًا. أنا زي ما قُلت لك أنا مُحرِّر صحفي، يعني أنا مثلًا ممكن أكون باكتب مقالات، آآ ممكن مثلًا أشوف مقالات موجودة في جرايد أجنبية، وآخد المقالات ديّة مثلًا، مش أترجمها، ولكن ممكن أعيد صياغتها بعد ما تعدّي على المُترجم، تخيّل حتى في شُغلي أنا نفسه آآ باتضايق إن أنا حتى باسلّم المقالات اللي أنا باستلمها الأجنبية للمُترجم، والمتُرجم بيترجمها لي وبيدّهاني، وأنا باعيد صياغتها، عشان تناسب الجريدة بتاعتنا، فطبعًا تخيّل كده إن أنا شايف آه بالضبط، شايف حلمي قُدامي، أنا مش قادر أمسكه، فطبعًا إحساس رهيب جدًا، وإحساس وحش جدًا.
آه. فاهم قصدك، ده بيأثّر عليك إزاي بقى؟ آه. آه، أكيد طبعًا، يعني إحساس فعلًا ممكن يكون الواحد لما يحس بيه، يبتدي يعني سأل مع نفسه كده اللي هو طب أنا باعمل إيه هنا؟ طب أنا إيه اللي ودَّاني السكة دي؟ طب ما أنا كان في سكة تانية كنت ممكن أمشيها أضمن؟ ف آه، يعني بيبقى الواحد عنده حيرة فعلًا آآ، بس آه، هل هل هل أنت اتكلمت في الموضوع ده آآ، إن أنت دخلت حاجة أنت ممكن تكون مش عايزها أو دخلتها اللي هو يعني كده اللي هو عشان أنت بس مثلًا فقدت الآمال في حاجة تانية، آآ، هل أنت بتذاكر دلوقتي بطريقة مستمرة وكويسة ومتفل يعني متألق والّا أنت مهدد بال بالإنفصال؟
مضبوط. فعلًا، عندك حق. لا، لا، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا بارع جدًا في الشغل اللي أنا فيه دلوقتي، و وحتى مش مهدد بالانفصال بالعكس ده أنا آآ، موعود إن أنا أترقى كمان، وإن أنا أمسك القسم وأكون مدير القسم اللي أنا فيه، ولكن يعني أنا عايز أقول لك برضو فكرة إن أنا أمسك الورقة اللي أنا شفتها زمان أو اللي أنا كتبتها زمان وأشوف نفسي دلوقتي رغم كل النجاحات اللي أنا فيها والفلوس اللي أنا عملتها، وحتى أنا اشتريت عربية جديدة وبيت جديد من الشغل اللي أنا فيه، ولكن برضو يعني الحلم حلم، الحلم اللي أنا بنيته وأنا صغير شفته مهدود قدامي، رغم إن أنا ممكن أكون حققت حاجات من الحاجة اللي أنا فيها دلوقتي، إلا إن هي ما لهاش طعم بالنسبة لي حتى لو أنا ما كنتش حققت الحاجات ديّة في الحلم اللي أنا آآ، يعني كنت باحلمه أو حتى دخلت أو كمِّلت في طريق الحلم اللي أنا كنت يعني أتمنى إن أنا أكون فيه وما عملتش الحاجة ديّة، أعتقد إن أنا كنت هاكون مبسوط، ما كنتش هاكون ساخط على كل النعم اللي أنا فيها دلوقتي.
إمم، إمم. ياه! ياه! آه، أكيد. آه، آه، يعني فعلًا أد إيه الواحد لمّا بيتحط في طريق مش طريقه، بيبتدي يتسائل أسئلة كتيرة، بيبتدي يعرف يعني ليه هو ممكن يكون مثلًا آآ، بقى في ال في الطريق ده أو ليه بقى موجود في السكة اللي هو أتحط فيها دي، كان ممكن يكون في حتّة أحسن، كان ممكن يكون بيعمل حاجات أحسن بكتير وكانت تجيب له س يعني كانت تبقى ت تدّي له مكانة أعلى وتدّي له فلوس أو سلطة أكبر يعني آآ، بس خلّيني أعرف برضو طب أنت أتكلمت في الموضوع ده مع حد من صحابك أو عيلتك أو عندك دعم يعني والّا ما فيش مثلًا حد يعرف الموضوع ده؟
صراحة وأنا طبعًا اتكلّمت مع صحابي في الموضوع دّوة، واتكلّمت برضو مع زوجتي، بس صحابي قالو لي: "طالما أنت معاك فلوس وبتجيب فلوس بقى وحياتك كويّسة ليه لأ؟" حاسس إن أصحابي قللوا من حلمي، بس هم برضو عايز أقول لك إن هم كانوا ناس ممكن يكونوا بيفكروا بأسلوب مادي شويّة عشان كده قالو لي الكلام، ده ولكن يعني أنا ما أخدتش بكلامهم ممكن يكون كلامهم ضايقني شويّة على فكرة، لأن هم حسيتهم بيقللوا من حلمي، إن أنا قلت لهم أنا كان نفسي أطلع مترجم زي ما أنتم عارفين ومع معاشرني من وأنا صغيّر يعني دول صحابي من الإبتدائي، ولكن قللوا من الحلم بتاعي، فطبعًا لجأت لزوجتي ورُحت اتكلّمت معاها، فهي بصراحة قالت لي: "ما فيش مشكلة أنت ممكن تكمل في حلمك آآ، عن طريق إن أنت تدرس الترجمة من تاني وتخليك في شغلك،" فبصراحة يعني آآ، زوجتي يعني رجعت لي الحلم
آه، فاهم قصدك. آه، آه. أيوه. فعلًا، لأ فعلًا، وعشان كده يعني أنت المفروض بقى تبتدي إيه آآ، هي فكّرِت في حاجة جميلة جدًا إن أنت تحط يعني آآ، آآ، ت توقعات بإيه الحاجات اللي أنت ممكن تستعد يعني ت ترجعها تاني لحياتك وإيه الحاجات اللي خلاص، آآ، آآ، أو ممكن مثلًا تديها تعديل صغيّر، وإيه كمان برضو الحاجات اللي هي خلاص كده ما ينفعش تعدلها تاني، ف لو أنت أبتديت إن أنت تعمل ال3 خطوات دول أو اللي هم 3 يعني مفاهيم دي في ال فش ف آه، آآ، في يعني أنت ت إن أنت تبتدي إن أنت توظف تبتدي إن أنت يعني آآ، تشتغل الحاجة اللي أنت بتحبها، هتلاقي إن أنت بتعرف أنت فين أو بتعرف أنت آآ، الموضوع ماشي إزاي، لو مثلًا لقيت إن أنت في حاجات تقدر إن أنت تستعيدها أو تقدر إن أنت تعدلها، بحيث إن أنت تبقى يعني آآ، شغلتك الترجمة، يعني مثلًا جرّب تقدّم، آآ، على شغلانات ترجمة، وأنت برضو في الشغلانة بتاعتك الأساسية آآ، ولو اتقبلت والدنيا مشيت ولقيتها حسّيت إن الشركة حلوة، يبقى أنت كده يعني قدرت إن أنت تستعيد مجالك تاني آآ، أو يا إمّا ممكن ت تبقى تعامل ت تعديل، تعديل ده بيكون اللي هو مثلًا آآ، أنت دلوقتي بتشتغل الصبح في ال في الشركة بتاعتك آآ، شغلانتك الأساسية دلوقتي ولكن بالليل بتعمل آآ، زي عمل حُر بيدّيك نفس أحساسك كإنك شغّال في شركة آآ، الحاجة اللي أنت كان نفسك تخشها اللي هي الترجمة، فممكن بت إن أنت مثلًا تدوّر، آه على ناس تترجم لهم حاجات تعمل حاجات ع يعني على النت، وتبقى معرف الناس إن أنت عندك ح ال ال الحتّة بتاعة الترجمة دي فيقدروا إن هم يستغلوها يعني، هل فكرت في حاجة زي كده؟
تمام. جميل جدًا. جميل جدًا. صراحة هو أنا ما فكرتش في حاجة زي كده قبل كده، ولكن أعتقد إن أنا لو عملت حاجة زي كده زي ما أنت قُلت يعني أو التزمت بالنصيحة ديّة، هتحسسني فعلًا إن أنا ماسك العصاية من النص، بحيث إن أنا ما فقدتش الوظيفة بتاعتي، وفي نفس الوقت حسّيت أو بدأت أمسك أوّل طرف أو أوّل خيط في في الحلم بتاعي، إن أنا أكون مترجم. فدي أعتقد حتكون خطّة جميلة جدًا أو نصيحة جميلة جدًا إن أنا ألتزم بيها، وأتمنى إن أنا لو التزمت بيها هتكون كويّسة جدًا.
آه. آه. وبرضو آآ، يعني حاول إن أنت مثلًا تدوَّر على مجتمع يكون داعم ليك، أو يكون آآ، شبهك في الحتّة اللي أنت عايز توصل لها. يعني مثلًا أنت دلوقتي قُلت إن أنت عايز تطلع مترجم، فممكن مثلًا تبتدي تبص على وسائل التواصل الاجتماعي آآ، ل الجروبات الخاصة بالمترجمين، فتبدأ إن أنت يعني مع الجروبات دي تبقى ال الشخصيّات اللي موجودة في ال في الجروبات اللي هي الم المجاميع الكبيرة دي، بيكونوا برضو ناس مترجمين فلو أنت يعني ابتديت إن أنت تتواصل معاهم، آآ، هتبتدي إن أنت أولًا يعني المعلومات بتاعتك تزيد يبقى عندك خبرة أعلى آآ، هتبتدي إن أنت يعني تتحط بقى في سوق العمل بتاعهم وتعرف إيه المطلوب، فتبتدي إن أنت تذاكر المطلوب ده، آه، تبتدي إن أنت تتعامل مع المطلوب ده بطريقة هادية تحط تحط أهداف صغيّرة وس الأهداف دي تكون يعني إيه قابلة للتحقيق. يعني أنت تقول مثلًا أنا هابتدي مثلًا أذاكر ال اللي هو مثلًا أنت عرفت مثلًا إن هو في فصل بيتكلّم عن آآ، آآ، مثلًا ال الترجمة الفورية، فأنت مثلًا هاتبتدي آآ، آه، تذاكر الترجمة الفورية لحد ما تتقنها وتبتدي تحس إن أنت خلاص آآ، حققت الهدف ده، تخش على الهدف اللي بعديه لحد ما يبقى كده أنت أتقنت ال ال ال آه، المجال ده وتقدر إن أنت تشتغل فيه.
تمام. أكيد طبعًا مضبوط. جميل جدًا. فهمتك. آآ، بصراحة برضه ديّة نصيحة قيّمة جدًا بالنسبة لي، إن أنا أتدرج لغاية ما اوصل للحلم بتاعي دي حاجة جميلة جدًا. وبجد يعني أنا يعني زي ما أنت شفتني أنا في الأول خالص أنا كنت متضايق جدًا، لكن دلوقتي صدقني أنت أثّرت فيَّ، وأنا دلوقتي مبسوط جدًا. فأشكرك جدًا، جدًا، جدًا، على كلامك الجميل وطبطبتك عليَّ كمان، ويعني لو في أي حاجة أنا هاجي لك على طول.
إمم. العفو. العفو، أنا دايمًا هنا موجود عشان أسمعك.